Evimiz gerçekten, hani, Avrupa'da, hani, zaten küçük evlerde insanlar kalıyor. altmış beş metrekare bir evde yaşıyoruz. Hani, Türkiye'de, eee, yaşarken, hani, evler büyüktü. Rahat rahat, böyle, bir sürü eşya alırdım, işte, ne bileyim, biriktirirdim, eee, atmaya kıyamamazlık huyu da var bende. E, şimdi doğal olarak artık, e, biraz daha küçük bir evde yaşıyorum ve eşimle birlikte yaşıyorum. Hani, doğal olarak eşyalarımız gerçekten sığmamaya başladı ve bunların neredeyse %60'ı, %70'i benim eşyalarım. Eee, ve biraz, böyle, bu eşyaların, böyle, gereksiz kısımları oluşmaya başladı. Özellikle, eee, elektronik kısmında gerçekten, böyle, bir, iii, dolabım var benim, hani, içinde, eee, açmaya korkuyorum. Çünkü açtığımda ben kendimi kaybedeceğim ama içindeki her şey de çalışıyor. İşte, hani, öyle bozuk falan da düşünmeyebilirsin. Ha, belki almışım, 1-2 kere kullanıp atmışım, orada duruyor. Bir gereksizlik mevcut. Eee, biraz da kıyafetlerde de bu var. Eee, gardırobumda, işte, bir sürü tişört var. Almışım be yani, 1 kere, 2 kere giymişim. Spor kıyafetleri var, yani, bir gereksizlik hayatımda mevcut. Eee, eşim ha bire, işte, "Düzenle bunları, at bunları." falan diye diye, eee, söyledi. Ama artık o da pes etti çünkü baktı, yıllardır bir şey değişmiyor, eee, ama benim artık bunu bir şekilde düzenlemem gerekiyor. Senden de tavsiyeler alacağım.
Hı hı. Evet. Tabii. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Şimdi aslında, eee, bazı noktalarda kendin de ifade ettin. Mesela çok kullanmadığın, eee, şeyler de dediğin, eee, mesela eşyaların da var. Eee, ama bir yandan da, eee, belki ihtiyacım olursa gibi tutma durumu da olabilir. Aslında, ııı, bu çok normal. Bu konuda, eee, yalnız olmadığını da, eee, bilmeni isterim. Çünkü, eee, sadece san değil ba birçok kişi aslında, eee, böyle, bir durumla da karşılaşabiliyor. Eee, çünkü aslında bir geçiş süreci de mevcut hayatında. Eee, Türkiye'de çünkü çok daha büyük evler olduğunu, belki de hayatının, eee, birçok evresinde büyük evlerde kalmış da olabilirsin, eee, şu anki evine kıyasla, eee, ve belki de tek kaldın daha büyük evlerde. Eee, böyle de olunca bazı şeyler, eee, belki, eee, ik senin gözüne batmamış ya da, eee, seni rahatsız etmemiş olabilir. Çünkü aslında eğer, eee, depolama alanı, sak
Evet. Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Doğru.
lama alanın çoksa, eee, belki onları koydun ve unuttun ama, eee, sık sık karşılaşmadığın için de, eee, seni rahatsız etmiyordu. Ama, eee, şu an asıl durumlar tersine döndüğü için de, eee, bu konuda, eee, biraz, eee, hareket etmek, bu konuyla ilgili adım atmak istiyorsun gibi anlıyorum. Peki, hani, şu an, mesela, eee, bir planladın mı? Böyle bir, eee, planlaman var mı? Yoksa aslında tamamen ne yapmak istediğini, eee, bilmediğin durumda mısın?
Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Yani, aslında planım her zaman var ama dediğin gibi, yani, eee, ben aslında kıyamıyor muyum? Yani, sanki atmaya ya da bir şekilde onları elimden çıkarmaya. E, planım mevcut tabii. Düzeltmek, düzenlemek hatta def her hafta sonu diyorum: "Bu sefer, işte, şu elektroniklerin olduğu dolabı bir elden geçireceğim, işte, kıyafetlerimi bir düzenlemem lazım." Ama, işte, bir tembellik oluyor zaten. Ne bileyim, sonra diyorum: "Ya, ne gerek var. Zaten hepsini kullanırım ben bir şekilde." Yani, şöyle bir örnek vereyim sana, eee, işte, evleneli 10 yıl oldu. 10 yılı, yani, 10'uncu yıldır, eee, evde toplamda 10 yıl sürecinde değiştiğimiz, bozularak değiştiğimiz telefonlar var ve 4 tane telefon var. Hatta, 5 de olabilir bilmiyorum. Hepsi bozuk, yani, gerçekten ve bunları ben tutuyorum. Neden tutuyorum der diye sorarsan, hiçbir fikrim yok. Tamamen, işte, belki tamir ederim, belki içinden bir parçayı, böyle, zevk için açarım. Hani, bir şekilde duruyor bunlar ve gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Eşim artık hiç s umursamamaya başladı. İşte, "Ne yapacaksan yap" modunda. Yani, beni de biraz rahatsız ediyor aslında. Bir onlara bir, eee, hani, bir düzen kurmam gerekiyor ve bu düzeni de tabii hayatıma, böyle, bir, eee, entegre etmem lazım çünkü sürekliliği de önemli bunun. Eee, bu etraftaki dağınıklık, özellikle teknoloji bakımından, elektronik bakımından, böyle, bir minimal yaşama geçmek istiyorum gibi geliyor bana.
Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hımm. Anladım. Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım. Yani, aslında, bir noktada artık senin de değiştirmek istediğin, eee, bir durum da var. Çünkü, eee, belki, sen de mental olarak, ruhsal olarak, eee, o yüklerden kurtulmak istiyor da olabilirsin. Eee, ama, eee, tabii, böyle, bir, eee, radikal adımı direkt atmak zor gelebilir. O eşyadan, eee, direkt eşyayı direkt elden çıkartmak, eee, zor gelebilir. Mesela bu noktada, eee, belki, eee, şöyle bir yöntem izleyebilirsin diye düşünüyorum. Örneğin, eee, bir kâğıt kalem alıp özellikle onu, eee, fiziksel bir şekilde yazmak, eee, çok daha, eee, verimli olabilir ve, eee, net bir şekilde görmeni de sağlar. Eee, özellikle, eee, ilk elektroniklerden başlayabileceğini düşünüyorsan ya da hangisini elden çıkarmak sana daha kolay gelecekse, eee, sıklıkla kullandığın elektronik eşyaları ve, eee, çok, böyle, ayda belki de, eee, 1-2 defa kullandığın elektronik eşyalar şeklinde, eee, bir liste oluşturabilirsin. Ya da o ay hiç ellemediğin elektronik eşyalar da olabilir bu. Eee, ve bu noktada sıklıkla kullandığın elektronik eşyaları yazdığın bir liste ve sonrasında, eee, belki ayda 1 defa, yılda 1 defa ellediğin elektronik eşyaların olduğu bir listeyi yazıp, eee, aslında, eee, net bir şekilde görebilirsin. "Hangilerini gerçekten kullanıyorsun, hangilerini hiç kullanmadığın hâlde, eee, depoluyorsun?" gibi. Ve bu noktada aslında, eee, gerçekten, mesela, ayda birkaç kere kullandığın elektronik eşyaları hâlâ kullanmaya, tutmaya devam ederken bir son 1 yıl içerisinde, eee, hiç dokunmadığın ya da, aaa, sadece bir defa dokunduğun bir elektronik eşyayı, hâlâ çalışıyorsa mesela 2'nci elden satmak gibi bir yöntem deneyebilirsin. Mesela, bu nasıl geliyor kulağa?
Hı hı. Doğru. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Gerçekten iyi, çünkü, eee, özellikle liste konusu çok hoşuma gitti. Bunu ben bir, eee, yapayım çünkü, eee, ya da şöyle yapabilirim diye düşündüm sen, eee, anlatırken: İşte, bütün, ooo, bu elektronikleri aslında bir göz önüne çıkarayım, eee, boş bir zamanımda. Hepsini, işte, eee, bir analiz edeyim: Hangisi çalışıyor, hangisi çalışmıyor? İşte, eee, hangisini sene içinde ne kadar kullanıyorum, yani, bir ane bir zaman ayırıp onları bir kategori hâline getireyim. Sonra onu da bir listeleyeyim, olmadı Excel dosyasın da planlayayım. Eee, bu şekilde de, eee, hem 2'nci elde satılacakları satarım. Hem, işte, bozukları atayım artık. Gerçekten bozuklar hiçbir işe yaramıyor. Eee, çok az kullandıklarımı da, hani, eee, biraz dursun, eee, belki, eee, ileride kullanırım ya da, eee, satarım. Bu şekilde değerlendirebilirim. Hatta geçenlerde, ya, bundan bir iki ay önce bir tane mesela, böyle, Bluetooth'lu, işte, radyo, kas eee, böyle, işte, USB taktığın ve müzik dinleyebildiğin, işte, radyonun da olduğu, böyle, bir, eee, müzik çalar gibi bir şey düşünebilirsin, böyle, portatif, eee, bir ev eşyası almıştım. Yani, bir kere kullanmadım, gerçekten bir kere kullanmadım. Aldığım gün bir çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye kontrol ettim. Rafta duruyordu. Aradan, böyle, 1-2 yıl mı geçti artık, ne dedim, bunu artık bir satayım ben, yani, 2'nci el uygulamalar da sattım gerçekten, sıfır gibi üründü. Eee, bunu da aslında sıklaştırmam gerekiyor. Biraz para da, eee, elde edebilirim çünkü gerçekten bir sürü ürün var ve, eee, neredeyse sıfır değerinde, çalışanlar. Eee, bu senin tavsiyenle de bunu biraz daha aslında sık sık yapayım ben, güzel bir yöntem gibi geliyor.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Bir de, mesela böyle bir yöntemi uygularken, eee, yine, eee, bir zaman ayırman da gerekiyor bunu yapmak için, eee, s bahsettiğin üzere. Eee, mesela bu, eee, bu durum da özellikle bu eşyaları biriktirmeyi seviyorsan ya da o eşyalara kıyamama durumunda, eee, o zamanı hiç ayırmayabilirsin bile. Böyle olması ça aslında, eee, çok doğal bir şey. Çünkü, eee, ne kadar erteledikçe, eee, sen, eee, bununla, eee, yüzleşmek durumunda da kalmayabilirsin. Eee, mesela böyle bir durumla karşılaşırsan eğer, eee, ya da zorlandığın durumda, eee, aslında ilk başta, eee, en sık kullandığın, hatta belki, eee, 1 hafta içerisinde en yoğun kullandığın teknolojik aletlerin listesini ilk çıkartabilirsin. Eee, çünkü bu listeyi çıkartmak senin için çok daha kolay olabilir mesela. Eee, sonrasındaysa, örneğin, eee, evet, bir radyo var. Aslında biraz hâkimsin de hangi ürünün, eee, nasıl olduğu, eee, ne koşulda olduğuna. Ama mesela hâkim olmadığın ürünler için de, eee, bunu bir zaman dilimine de bölebilirsin. Örneğin, eee, bir rafta ise mesela, bir raf için hareket edebilirsin, “Tamam, bu raftaki bu eşyaları bu kadar sıklıkla kullanıyorum.” eee, gibi bir ayrım olabilir. Eee, ve bu listeyi aslında sadece elektronikte değil, eee, kıyafetlerinde dahi uygulayabilirsin. Birçok yöntemde mesela, eee, gerçekten işe yarayacağını düşündüğüm bir yöntem.
Tabii. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet, gerçekten özellikle kıyafetlerde de bunu düzenlemem lazım. Eee, hani, bir sürü özellikle tişörtlerde çok fazla tişörtüm olmuş ve hâlâ, böyle, bir alma isteği de var. Buna bir dur demem gerekiyor. Ama bu yaz almadım hiç tişört. Çünkü, eee, yani, bu yaz mesela hiç hayatı eee, hiç giymediğim tişörtler oldu. Yani, yazlıkları çıkardım, durdu, kış geldi, kaldırdım, mesela, o tişörtü. Hiç giymeye sıra bile gelmemiş. Mesela onları da aslında favori tişörtlerimi bir kenara koyup daha az, işte, orta seviyede kullandıklarım ve hiç kullanmamaya yakın olan tişörtlerim mesela, aslında, satarsam, hani, eee, güzel bir bütçe bile elde edebilirim gibi geliyor bana. Eee, ve evde de yer açmış olurum. Gerçekten, yani, böyle, hani, her dolabı açtığında tıka basa bir, eee, dolma mevcut. Eee, e, bu da tabii birazcık insanı, böyle, strese sokuyor kalabalık ev. Eee, eşime de hem biraz, böyle, aslında hak veriyorum. O da sonuçta kendi eşyalarına bazen yer bulamıyor. Eee, dediğin tavsiyeler güzeldi. Evet, bunları yapayım ben.
Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet ve aynı zamanda, mesela, eee, bu eşyalar biriktiği noktada çok radikal bir şekilde, eee, o eşyaları elden çıkartıp, mesela, bazı noktada yerini doldurmadığı takdirde, eee, yine biriktirme ihtiyacı da hissedebilirsin. Eee, bu noktada mesela şöyle bir yöntem izleyebilirsin. Bazı ürünleri ya da kıyafetlerini elden çıkarttıktan sonra, eee, o elde ettiğin gelirin bir kısmını yeni ürünler alıp denemek için de ayırabilirsin. Bu sayede aslında hem, eee, onları sattığın ya da elden çıkarttığın için o vicdani yükümlülüğü de hissetmezsin ve aslında, eee, örneğin gardırobunu da yenileyebilirsin bu sayede. Eee, denemek istediğin, almak istediğin ürünlere de, eee, bir bütçe ayırabilirsin. Hem de, eee, denemek istediğin elektronik eşyalara da bir bütçe ayırabilirsin. Hem, eee, vicdani olarak rahatlatır bu seni hem de, eee, hem daha sürdürülebilir olur senin için de.
Doğru. Hı hı. Evet. Çok doğru. Bence de. Kesinlikle. Doğru diyorsun. O, yani, mesela, kullanmadığım ürünleri satıp oradan oluşturacağım bütçeden de, eee, böyle, gerçekten hoş olarak kullanacağım, ne bileyim, zevk alarak kullanacağım bir ürünü alırım. En azından buraya da bir katkı olmuş olur. Eee, ve gerçekten, böyle, güzel tavsiyeler verdin. Hani, eee, biraz daha, böyle, kafamda planı iyi toparlamama, eee, vesile oldun. Eee, çok teşekkür ederim.
Hı hı. Evet. Çok güzel. Rica ederim, ne demek.
Görüşürüz.
Görüşürüz.